Mhmm, e ho agito con la mia testa e col mio cuore, indipendentemente da quello che i miei genitori, magari, mi dicevano. Però, sì, sì, sono son sempre state delle figure che ci son sempre state, spero ci saranno sempre, come lo stesso i mie amici, e ehm, e niente, quindi hanno un ruolo importante.
Mh, okay. Mh-mh. Certo. E invece, per quanto riguarda per quanto riguarda, magari, appunto, i tuoi amici, <smacks lips> come dicevi, sono persone comunque importanti, ma ti è mai capitato però di cambiare, poi, amici? Magari proprio per le scelte che hai fatto.
Mh-mh. Cer ehm, allora, certo. Ehm, o perlomeno più più che cambiare amici ehm, allora più che cambiare amici, ehm, magari forse con diversi ehm, coi ecco, mh, bravissimo. Hai presente ti faccio un esempio: ehm, ad esempio, quando son andato a studiare fuori, ehm, ovviamente sei mhmm, quando finchè abiti nella tua città e hai la tua cerchia di amici, sempre soliti amici, eccetera, poi quando vai fuori, quando vivere fuori casa che magari abiti lontano, abiti distante, quindi magari f non ci sono più dietro i tuoi genitori che ti aiutano, che fanno, eccetera, sei te, diciamo a capo di te stesso, quindi sei te che hai, uhm, 1000 cose a cui pensare; e questa cosa qui, ehm, a me ha portato a, ehm, perdere alcune amicizie. Magari ad esempio, ho alcuni amici con cui con cui prima, ehm, ci stavo tutti i giorni, ci parlavo tutti i giorni, e poi una volta che son mi son trasferito fuori casa, ehm, non c'ho perso rapporti, perché magari ho trovato altri amici fuori città, ne ho trovati altri con cui ho tro ho costruito altre altre relazioni, persone che ho iniziato a frequentare tutti i giorni, a vedermi, eccetera, con le con le persone pers amici con cui ho iniziato a costruire un rapporto, una relazio e quindi, ehm, diciamo che questo, involontariamente, mi ha portato a mettere da parte, ehm, le sempre le storiche amicizie. Poi, in realtà, non sempre è andato così perché, ehm, diciamo che, mhmm, ci sono anche diversi amici che, ehm, sento ancora tuttora, ehm, anche da quando abito fuori; ehm, però sì, diciamo che mi è capitato sicuramente le le a diverse scelte della mia vita mi hanno portato a, ehm, diciamo sì, cambiare amici, cambiare quelli intimi.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Perfetto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mhmm. Capisco. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. E A relazionarti anche con altre con altre persone, diciamo. Mh, okay. Okay.
Con altre persone, certo, assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Però, vado sempre ha avu ho avu ho avuto sempre, comunque, lo stesso ruolo, diciamo, di guida, ecco, soprattutto l la cerchia di amici più stretti.
Okay.